हाँ जी, ये तो आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और अ, वैसे आपकी क्या राय है कि जैसे है ना एक बार को कलाकृति की बात हुई और ऐसे भी मतलब कई बार लोग होते हैं जिनको ना कोई कह लीजिए है ना, जैसे पढ़ाई के अलावा जो है कुछ कोई और ही पथ पर जाने की सूझती है और वो जाना भी चाहते हैं जैसे मैं भी उनमे से एक हूँ। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में जो है मनुष्य को जो है मतलब है ना बिल्कुल ही पढाई का त्याग कर दे क करके जो है अपने जिस पथ पर वो जाना चाहते हैं, उस पर ही है ना ध्यान केंद्रित करना चाहिए या उनको पढ़ाई को भी साथ के साथ ही जारी रखे रहना चाहिए, है ना मतलब एक तरीक़े से कहते है बैकअप प्लान होना चाहिए? आपकी क्या राय है?
हाँ जी। हाँ जी। हाँ। मेरे को लगता है कि हम ऐसी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं लाइफ़ में जिसमें हम चाहते हैं कि हाँ हमें कुछ ऐसा मिले करने को जिसमें हमें खुशी भी मिले और हमें उसमें सक्सेस भी मिले। पर मुझे लगता है कि ऐसा भी कभी कई बार होता है कि जो हमारा पैशन होता है उसमें हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं किसी न किसी कारण से कुछ भी चीज़ कुछ भी रीज़न हो सकता है। जिस वज़ह से हम अ, कुछ ऐसा चूज़ कर लेते हैं जो हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमें सलाह दी होती है या तो उस चीज़ की या फ़िर हमें ख़ुद से ऐसा लगता है नहीं इस चीज़ से ज़्यादा इस चीज़ में स्कोप है। लेक़िन कई बार ना हमें मन मार के वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे कुछ ऐसे कैरियर करियर में हमें चूज़ करना पड़ता है जो हम नहीं करना चाहते हैं पर हमें करना पड़ता है, पर बाद में जाके हमें उसका कोई पछतावा नहीं होता अगर हम उसमें सफ़ल हो जाते हैं तो।
हुँ। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल सच। हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, अच्छा जी। ये तो वैसे आप बहुत सही कह रहे हैं। और वैसे आप जो है आप मतलब क्या करना ज़्यादा पसंद करते हैं? जैसे होता है ना कि अ, कहले कार्य भी 3 तरीक़े का अ, 3 तरीक़ों की श्रेणी में आता है, एक तो होता है कि जो आप देखिए किसी भी समय कर सकते, हैं ना? जैसे कंपनी जो हो कहती है कि आपको इतने निर्धारित घंटे देने हैं, है ना वो आप दिन के कोई से भी समय दे सकते हैं। कुछ-कुछ तो होते हैं ना कि जो मतलब मजदूर ही हो जाती है कि जैसे कहते हैं 9 से 5 या 9 से 7 तो जैसे आजकल बहुत आम-सी बात हो गई है। या आप एक बार को जो है मतलब होता नहीं कि जो है आप ऑर्डर लेकर के काम करना पसंद करते हैं जिसको अंग्रेज़ी में फ्रीलांसिंग कहते हैं, आपको तीनों में से क्या सबसे ज़्यादा पसंद है?
हाँ जी। जी। हाँ। हाँ, बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल।

देखिए, मेरा जब मैंने मैं बताती हूँ जैसे अगर हम आगे बढ़ी तो मैंने सोचा था कि चलो मैं लैंग्वेज का कर लूँ मैं कुछ ए, कोई अलग लैंग्वेज सीख लूँ। अलग लैंग्वेज मतलब जैसे अ, आजकल ये चल रही है ना फ्रेंच, कोरियन, जैपनीज़ इनमें से कुछ लैंग्वेज जैसे इनमें से कोई सीख लूँ। इनका मतलब स्कोप भी है इनका ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कंपनीज़ में लोग ढूँढते हैं जिनको दूसरी लैंग्वेज आती हो। तो मतलब लेकिन फ़िर जैसे अ, बात ये होती है ना कि जैसे कहीं अ, जाओ तो फ़िर अ, लोग सलाह देते हैं तुम ये करो, तुम ये भी करो। मतलब स्कोप दिखता है ना हमको किसी चीज़ में तो हमारा फ़ैसला कई बार बदल भी जाता है। तो और कई बार ना जैसे अगर अपने पैशन की बात करें, तो मुझे पसंद है पेंटिंग, स्केचिंग करना। और हुँ, तो मेरे को ऐसा लगता है मैं इस चीज़ में भी आगे बढ़ सकती थी। मैंने ट्राई भी किया था पर मेर मतलब जैसे पर इस चीज़ में क्या है ना इंडिया में इतना इस चीज़ का है नहीं स्कोप।
म अच्छा जी। हाँ, हाँ। हुँ। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। सही कह रहे हैं। हुँ, बिल्कुल। सही कह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सच। अरे वाह! अति उत्तम। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आप बिल्कुल सच कह रहे हैं।
अगर हम बात करें इंडिया के बाहर की तो वहाँ इस चीज़ का काफ़ी स्कोप है। पर इंडिया में लोग इतना इस चीज़ को पता नहीं क्यों ज़्यादा वो देते नहीं है कि तुम लोग ड्राइंग वगैरह बनाओ इसको इतना नहीं देते। इसकी जगह सोचते हैं कि तुम कुछ और कोई ऐसा कुछ चीज़ करो जैसे बिल्कुल तो इस चीज़ में होता है ऐसा।
हाँ, हाँ बिल्कुल। अरे! बिल्कुल। हाँ, अति उत्तम सच्चाई, ये तो बात सच बताई आपने। अरे वाह! चलिए वैसे आपके जो विचार है वो तो बहुत अच्छे हैं और अ, जैसे आपने बताया कि आपको मतलब कलाकृति का जो है बहुत हद तक शौक है। तो क्या आपके मन में जैसे कभी विचार नहीं आया कि है ना मतलब जैसे भारत से बाहर कभी जाया जाए? नहीं कह लीजिए होता है ना कि मतलब हर व्य मनुष्य कभी अ, कभी सोच खासकर विद्यार्थी सोचते हैं कि कभी उनका चक्कर लगेगा भारत से बाहर। तो वो ना कोई ना कोई नए मौके की तलाश करें, तो क्या आपने भी कभी ऐसा सोचा कि आप जैसे किसी अच्छे और विकसित देश में अगर आप जा पाए। तो आप जो है कलाकृति से संबंधित कोई या कोई है ना कार्य ढूँढने का कोई ढूँढने की कोशिश करेंगी या आप एक बार को जो है, अपने कला के करियर में जो है आगे बढ़ेंगे। आप बताना चाहेंगे?
हाँ जी। मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ हम कर सकते हैं ये काम कि अगर हम को अ, अगर हम कला में आगे बढ़ पा रहे हैं, तो हम उसमें आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर हमें ऐसा लगता है कि अगर देखो अगर तुम को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है। तो तुम उस चीज़ में अगर आगे बढ़ोगे, तुम उसमें एफर्ट्स भी लगाओगे ही, ये ज़ाहिर सी बात है। तो ये तो नॉर्मल है कि तुम अगर किसी कला में आगे बढ़ो और तुम्हें अगर उसमें सक्सेस मिल गई तो तुमको इतनी ख़ुशी मिलेगी मुझे लगता है कि फ़िर तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तुम्हें कौन कितनी सलाह दे रहा है।
न अच्छा, अच्छा। हुँ, बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। बिल्कुल सच।

मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हम अपने करियर के फ़ैसले लेते हैं ना तो ऐसा होता है कई बार कि हमें लोग बताते हैं कि मैंने ऐसा किया इस कोर्स में ये है अच्छा ये है अच्छा तुम ये कर लो। पता है ऐसा होता है कि जो चीज़ हम कर रहे होते हैं ना हम दूसरों को भी वही सलाह देते हैं कि तुम ये कर लो। हुँ, अब मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ और मुझे उस चीज़ में अगर अच्छा लग रहा है ना तो मैं अपनी दोस्त को बोलूँगी तुम ये कोर्स कर लो जो मैं कर रही हूँ बहुत अच्छा है ये और अगर मैं नहीं कर रही हूँ वो चीज़ तो मैं बोल दूँगी ठीक है देख लो तुम्हें करना है तो कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए जिसमें हमको इंटरेस्ट है। जैसे आपको नाचने में इंटरेस्ट है या गाने में इंटरेस्ट है या फ़िर आपको चित्रकारी में इंटरेस्ट है किसी-भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है आपका पैशन है वो तो आप उस चीज़ में आगे बढ़ सकते हैं, पर अगर आप चाहते हैं हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको पढ़ाई में आगे जाना है तो आप पढ़ाई का कुछ चूज़ कर सकते हैं जैसे आज ज़्यादातर लोग इंजीनियरिंग ही चूज़ कर रहे हैं आजकल मतलब हुँ, वो भी आप कर सकते हो। कोई भी जो आपका आपको अच्छा लगे आप वो कर सकते हो मुझे लगता है।
हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल सच। हाँ जी। अरे वाह! अरे बहुत अच्छे! उम, अच्छा जी। हाँ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, अरे वाह-वाह! ये तो वैसे आपने चलिए बहुत अच्छी वैसे आपने बात बताई कि आपको जो ऐसी चीज़ में जाना चाहिए जहाँ पर आपको दिलचस्पी हो और ज अ, इस चीज़ के लिए देखिए मैं आपकी बहुत सराहना करना पसंद करूँगा। तो वैसे आप एक बार अपनी भी राय अपना मतलब है ना अपना अनुभव ज़रूर बताएँ कि जब आपने फ़ैसला लिया था तो मतलब आपने अगर अ अकेले में लिया तो तो देखिए वो चीज़ ठीक है, पर अगर आपने लोगों के सामने लिया जैसे परिवार के लोग हो गए ख़ासकर मैं ग़लत नहीं हूँ तो है ना? मतलब परिवार के सामने जैसे जाते ये निर्णय लिए जाते हैं, तो परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो आपके समर्थन में थे या आपके विपक्ष में खड़े हो गए?
हाँ जी। उम्म, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे अगर हम अपना पैशन फॉलो करने की और बढ़ते हैं आगे हम सोचते हैं कि हम कोई ऐसी चीज़ करें जिस चीज़ में हमें इंटरेस्ट है। तो कई लोग ऐसे भी मिलते हैं ज जो लोग हमें बोलते हैं कि तुम ये चीज़ क्यों कर रहे हो मत करो ये चीज़ इतनी ख़ास नहीं है इस चीज़ पे मतलब कुछ ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं तुमको या तुम ये कर लो इस चीज़ का स्कोप ज़्यादा है। तो ये जो सलाह देने वाले ऐसे लोग हैं ये बहुत होंगे और मुझे लगता है कि तुमको म अगर अपने करियर का फ़ैसला लेना है तो बहुत सोच-समझ के लेना चाहिए क्योंकि अगर बीच में तुम बीच राह पे अगर तुम उस करियर में रुक गए ना और तुम नहीं आगे बढ़ पाए तो तुमको फ़िर कुछ नया चूज़ करना पड़ेगा और नया चूज़ करने में तुमको फ़िर समय लगेगा।
अ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सच। हाँ, हाँ। अरे! बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो आपने बिल्कुल ही सच बात कही। तो अ, वैसे आप से जब ये आपने जब ये निर्णय लिया था तो आपने क्या सोचा था कि आपको क्या बनना है अपने जीवन में? है ना और कह लीजिए कि अ, एक बार को क्या आप अभी-भी जो है उसी पथ पर चल रहे हैं या आपने अपने को आपको अपने पथ को बदलना पड़ा?